لأ هو كان يعني أول ما طِلِع كده كان عليه هوجة وعايزين prompt engineers وبتاع، وطبعًا كان حاجة مش موجودة في السوق وحاجة ما يعني أنت عشان مثلًا هتقول خبرة سنتين خبرة 3 سنين طَب إزاي أصلًا وهو chatgpt لسه طالع أول إمبارح! ف م بالضبط آه. فكان سهل يعني كان لو أنت عندك عرِفت اتعاملت قبل كده مع chatgpt كان سهل إنك تخش بقى المجال بتاع الprompt engineering وكده، بس فدخلت أنا بقى من ال الحتة دي وفضِلت بقى في موضوع الAI
آه. حلو. <chuckles> بالضبط. آه آه. و و وآه يعني بقى هي ال فك فكرة البرمجة خدتك لchatgpt، خدتك لمجال جديد خالص أصلًا لسه هتستكشفه اسمه prompt engineer.
بالضبط آه. يعني دوست بقى في الحتة دي شوية بقى بتاعة prompt engineering دي ومعاها بقى يعني ابتديت أطوَّر بقى لما الحاجات بقى يعني طِلع بقى الحاجات اللي هي بت بتجين ب بتعمل صور بت بتكتب له مثلًا حاجة يطلَّع لك صورة، يعمل فيديو، يعمل فالموضوع ده برضو يعني شدني جدًا اللي هو، إيه ده أنا كنت زمان وخصوصًا كمان إن الفضول- زي ما باقول لك- الفضول كان معايا من وأنا صغير، يعني أنا حتى اتعلمت برامج زي الفوتوشوب والafter effect والحاجات بتاعة الedit دي بسبب الفضول برضو مش عشان أنا محتاجها في حاجة لأ.
جميل. آه، آه. إمم، إمم، إمم. بالضبط آه. طَب أ بسبب الفضول ده لكن ده ما كانش هيساعدك في شيء يعني مش ما لوش علاقة بمجالك ولكن أنت اتعلمته عشان أنت عايز تتعلمه.
لا، لا، لا ده أنا كنت صغير، يعني مثلًا هاقول لك ل اتعلمت الفوتوشوب إزاي مثلًا.
آه. إمم.
الفوتوشوب مثلًا كنت وأنا صغير كان كان في فيلم كده اسمه شورت وفانلة وكاب، كان شورت وفانلة وكاب ده كان فيه ممثل اسمه أحمد عيد كان عامل صورته على صور ناس مع بعضلات وكده.
أيوه. <laughs> أيوه، أيوه.
ف فأنا كنت ساعتها باتفرج على المصارعة الحرة وكان نفسي أع أعمل زيُّه بقى، قلت طَب ما أنا أعمل زيُّه، ف
د د ده أنا عايز أقول لك مدخل عبقري لأي للمجال، يعني أنت أنت اخترت المدخل الصح يعني. <laughs>
آه. <chuckles> آه. بس كان لسه بقى طبعًا الفوتوشوب ما فيش بقى موضوع كنت صغير ما اعرفش حاجة اسمها graphic design والكلام ده، لأ أنا عايز أ أعمل بقى زي ما هو كان عامل في الفيلم كده، أركِّب بقى صوري على مصارعين وأحطها مثلًا كان برضو لسه الفيسبوك طالع فكان اللي يعمل حاجة زي كده دي بقى هيقول لك ده بُصّ فلان عمل كذا وتلاقيهم بقى ييجوا يقولوا لك عايزين نعمل صورتنا وبتاع.
جميل آه، آه. آه طبعًا آه. يعني كنت بتحس إن أنت بقى ب ب ب بت بتفخر بقى إن أنت بتعمل الحاجات دي ما حدش بيعرف يعملها غيرك.
آه.

بس فعملت بقى أنا صور فعلًا، اتعلمت الفوتوشوب من الحتة دي، واتعـل وبعد بقى ما اتعلمت الفوتوشوب، حبّيت أشوف بقى في برنامج اسمه آآ، مش after effect بقى premier ،premier ده بيعمل edit للفيديوهات وكده، فأنا طبعًا آه، ال ك كان طبعًا ب premier ده بيحتاج أجهزة قوية وبتاع، بس يعني اللي هو كان لسه طبعًا الكمبيوتر بتاعي كان على قد حاله خالص بس كنت ب
إمم. بالضبط. آآ، دخلت في الفيديوهات كمان. إمم. أيوه، هو كان ما كانش راضي يشغل الرود راش ف فطبيعي يعني مش هيشغل premier. <laughs>
آآ، لأ، لأ، <chuckles> كان اتطور ما فضلش الكمبيوتر بتاع رود داش ده كان كان بقى بعدها مثلًا ب8، 9 سنين والّا حاجة. بس، فكنت أنا داخل أصلًا
جميل. حلو أوي، و ولكن دخلت واتعلمت برضه آآ، فيك المونتاج بقى والفيديو editing والكلام ده.
بالضبط آه، اتعلمت كده أنا برضه كان عندي منهج كده وأنا باتعلم الحاجة، يعني أنا لمّا كنت باخش على الفوتوشوب، أنا مش هاتعلم الفوتوشوب بقى يقعد يقول لي ده ده ال البِن وده الرِيزر وده مش عارف إيه، لأ، أنا عايز أ قُل لي إزاي أعمل أركب وشي على وش ري مستريو <laughs> ف
آه. جميل، آه، أنت بتتعلم بتتعلم ال الحاجة بتتعلم حاجات، ما بتتعلمش tools مثلًا ما بتتعلمش أدوات أنت بتشوف الحاجة دي بتتعمل إزاي.
بالضبط، ب باشوف فيديو وك آه، باشوف فيديو بيعمل الحاجة اللي أنا عايزها، يعني أنا مثلًا عايز اشيل الخلفية مثلًا بتاعة الصورة، فأكتب على اليوتيوب، how to remove the background أو إزاي تشيل الخلفية أو كان لسه برضه المحتوى العربي مش منتشر أوي يعني. وباشوف الحاجة نفسها، وبالتجربة و وممكن بقى أنا اقعد اد ادعبس كده في البرنامج ممكن هو في اختلاف في النسخ، فهو عنده tool مش عندي أو كده، فكنت برضه مثلًا.
جميل. جميل، آه، آه، آه. حلو. أيوه، أيو، ه ط فبدأت تطّلع حاجات جديدة بقى، عشان أنت بتخش تدعبس وتشوف بقى ال الحاجات اللي موجودة إيه.
بالضبط آه، فهو زي ما قُلت لك بقى أنا عندي خلفية في الphoto editing وال وتعديل الفيديوهات وكده، فلمّا جه بقى الAI قال لك ده الAI بيعمل الكلام ده، <tsk> فالموضوع شدني. طب، ما نخش نشوف بقى بيعمل إيه، فدخلت بقى جربت ب كان في الأول بقى كان حاجات يعني كان ضعيف أوي، إن أنت حتى ممكن تقول له اكتب لي ورقة مثلًا مكتوب عليها stop مثلًا، ما يكتب stop حروف غريبة، ما يكتبهاش يكتب ما تبقاش مضبوطة.
إمم. آه. ماشي، جميل. عالم الAI. إمم، إمم. أيوه، أيوه، كان في فكرة كان في مشكلة في فكرة معالجة النصوص عامةً يعني.